Qué rico, la verdad es que es muy interesante.
Sí.
Y por ejemplo, ¿tú lo has preparado, tú misma, este, has preparado este este tamal, eh eh, para varias personas o, siempre hay alguien que te ayuda o, alguien más lo hace por por ti?
Mm. Básicamente, yo ayudo, <chuckles> mi mamá es la que los hace y, a veces, yo le ayudo a termina a envolver los tamales o, hacer el grandote, pero así de que yo lo prepare de 0 no, nunca. <chuckles> No. ¿Y tú?, sí lo has hecho, ujú, okey.
La que hace, ujú. Nunca. Guau. En mi caso, sí. Sí, fíjate que ya he con mi padre fue el que me enseñó cuando yo estaba más más más, eh, chico o, más yo veía y era como su su asistente, ¿no?, cuando él hacía, este, lomo bien bien rico en eh, que se llama lobo lomo envuelto, eh, entonces, yo veía los tiempos porque, ellos ya lo hacen de una manera natural y y pero, mm, yo te te soy sincero, tuve que, eh, tener muchos errores y quemar muchos lomos en mi vida. A veces, te querías hacer como la estrella de la fiesta y, bum, salía mal o tenía salía muy salado. Hasta que entendí los tiempos, ya ahora, inclusive, mi familia me l me me lo pide, ¿no? Este es un plato como o un platillo para, yo creo que máximo unas 8 o 5 personas, yo creo que máximo 8 personas.
Ujú. Okey, lomo envuelto. Ujú. Claro, ujú. Ujú. Claro, sí. Ujú. Oh Okey.
No es para mucha gente porque los lomos, pues, tú sabes, ¿no?, son como cañas de de, este, de carne y, no puedes conseguir una caña muy muy grande, sino, pues, ya mejor comprarías otra pieza de la res. Entonces, mi familia, realmente cuando nos juntamos, no somos muchos, unos pocos y y, bueno, esto ha sido siempre que lo que que nos reunimos para algo especial, un cumpleaños, siempre alguien me lo solicita: "Oye, ¿y por qué no haces tu platillo?". Y entonces, sí, yo ya lo hago solo. <chuckles>
Sí. Claro. Ujú, justo. Ujú. Okey, muy bien, qué bien. ¿Y hay algún otro platillo que hagan en fechas especiales en tu familia?
Sí.